Mmm, momen ditolak ya, pasti ada ya, Kak. <chuckles> Kadang-kadang juga <chuckles> kadang-kadang juga enggak, eee, apa ya, enggak cuma dari justru kalau atasan jarang menolak, tapi kadang-kadang teman-teman yang menolak gitu ya, karena ya itu heeh.
Apa tuh? Eee. Malah dari ini ya, malah dari taunya temen-temen sejawat ya, malahan ya?
Ya, mungkin lebih karena dia takut, "kerjaan aku tambah nih," gitu loh. Padahal sebenarnya kalaupun nambah pun kecil. Dan memang kan kalau mengikuti dunia yang sekarang berputarnya cepat gitu, Kak, mau nggak mau kan kita harus berubah ya. Harus melakukan sesuatu untuk menyesuaikan dengan, eee, perubahan zaman, gitu loh. Jadi ya nggak mungkin juga jadi orang kita cuman kayak berputar aja kayak bola yang udah ada temponya sendiri. Nah, kadang-kadang kan harus dipercepat atau kadang-kadang tuh harus slowing down, gitu kan. Ya, eee, itu ya, ikut lagi arahan dari atasannya seperti apa sih, Kak, gitu.
Oh. Iya. Dinamis. Betul betul. <chuckles> Betul. Mmm, oke. Tapi pernah nggak, Kak, ngerasa sebel banget gitu sama keputusan yang diambil sama atasan atau mungkin dari temen-temennya Kakak ini yang mungkin bisa dibilang Kakak ini ngerasa, "Ini orang nyebelin banget deh, perasaan gue lihat-lihat." Ada nggak, Kak?
Mhm, nah, ya pasti ada ya, Kak. <chuckles> Kalo kayak gitu sih namanya juga kerja, gitu kan, gitu. Jadi pasti selalu ada like and dislike, gitu. Cuman, eee, aku sih biasanya membedakan, gitu ya, Kak, ini kritik dia as person, personal atau ini berkaitan dengan, eee, memang aku yang kerjanya nggak beres, gitu kan. Jadi itu juga, oh, kalau kritiknya untuk kerjaan aku, ya sudahlah gitu. Tapi kalau kritiknya karena dia nggak suka, karena opini kan, oh, ngapain juga kita berubah untuk apa ya, orang-orang yang sebenarnya idenya emang karena dia nggak suka aja sama kita gitu, kadang-kadang kan penilaian iya dan tidaknya itu kan personal. Nah, kalau yang personal sih, ngapain kita pusing ya? Gitu.
Ah hah. Oke, apa tuh? Apa tuh? Oke. <chuckles> Benar. Oke.
Karena nggak terlalu ngaruh, gitu kan, kecuali memang atasan. Yang itu paling berpengaruh kan sebenarnya i eee, like dislike-nya atasan, ya. Gitu sih, Kak.
Ah, bener sih. Betul betul. Jadi Kakak tidak menyimpan dendam gitu ya, Kak, dengan orang-orang seperti ini, ya?

Mencari, istilahnya bantuanlah ya bisa dibilang kayak
Oh, oke. Kayak saran tambahan ya, gitu. Heeh. Nah kalau kayak gitu, eee, sebenarnya nggak masalah, menurut aku. Bahkan, eee, kalau aku sih, lebih menyarankan ya Kak, kenapa, eee, kadang-kadang kan, kayak kita juga kerja, gitu ya, kalau di perusahaan atau di mana, gitu ya, organisasi gitu ya, kadang-kadang kan, ide satu orang itu belum tentu bisa jalan Kak. Kalau misalnya, eee, ide itu nggak nyampe, ke orang yang lain juga, gitu ya, atau misalnya, eee, pendapat satu orang doang, belum tentu akan lebih baik, apa ya, maksudnya gini, akan lebih baik ketika, eee, ide itu dikerja apa, digedekan bersama-sama, gitu loh, daripada ide satu orang aja yang jalan. Kalau aku berpendapatnya gitu, gitu. Jadi, eee, kalau kita dapat masukan, itu mah seneng banget, kenapa, jadi kita bisa ada perbaikan, gitu kan, ke depannya mau seperti apa, gitu kan. Cuman, aku sih lebih suka kalau misalnya kita tuh, punya udah punya idenya dulu, gitu ya, apa, nah terus, eee, dilempar ke umum. Ada heeh, "Ada masukan nggak?" gitu. Maksudnya ada yang bisa kita kerjakan, supaya ini jadi lebih baik nggak, kadang-kadang kan, eee, kayak, kita tuh kalau riweuh sama, apa sih, kayak, pusing sama satu ide, gitu ya, ini mau dikemanain lagi, mau gimana, terus caranya mengatasi ini. Kadang-kadang juga kan kalau misalnya kita, lempar ke umum kayak gitu, suka nanti tuh banyak pertanyaan yang mungkin, sebelumnya sama kita tuh nggak kepikiran Kak. Jadi maksudnya, bisa lebih baik untuk mengantisipasi, gitu loh. Jadi, peluang gagalnya atau peluang, apa sih, error-nya itu bisa lebih kecil, gitu sih Kak. Heeh heeh. Begitu.
Aku tuh benar-benar butuh saran gitu. Heeh heeh heeh, benar benar. Iya. Mmm, heeh. Betul. Oke. Dituangin ya berarti ya? Oke. Iya juga ya. Di-flooring gitu ya? Buat ini, supaya tahu. Sama satu ide. Heeh hal Oke. Diminimalisir gitu ya Kak ya? Oke. Tapi sebenarnya nih Kak, apakah ada, kayak mungkin simpel tips gitu ya? Untuk
Heeh. Heeh?
Anggaplah nih misal udah terlalu bingung nih, dalam mau nge-flooring itu tadi. Misalnya contoh pendapat, atau ide ide aku nih ya, mau nge-flooring, tapi udah bingung kayak, aduh gimana ya, nanti diterima apa enggak, gitu. Kan seringkali bimbang kayak gitu ya Kak, walaupun memang, mungkin benar sih, kalau misalnya di-flooring jadi, kita tuh, apa, punya pandangan gitu. Heeh. Tapi kan, ada rasa ragu tuh loh Kak, misalnya aku ngerasa ragu gitu, kira-kira apa yang harus aku lakuin ya Kak ya?
Oh. Iya iya. Heeh. Heeh. Lebih banyak masukan ya, heeh.